Слушай, я к тебе пришла, знаешь, посоветоваться, вот, о моей, такой, ситуации, которая, на самом деле, она со мной уже какое-то время. А, но чё-то мне, как-то, я совсем уже устала и, честно говоря, мне бы хотелось как-то повысить, знаешь, собственную эффективность. А проблема моя в том, что, ну, у меня, на мне очень много, а, разной ответственности, да. Я работаю, у меня несколько детей, а, у меня дом со всеми вытекающими, у меня там куча домашних животных. И, ну вот, нап мой муж, он работает, э, очень много и очень часто по работе уезжает. Соответственно, ну, как бы, это всё, вот, вышеперечисленное, оно, вот, только на мне получается. И, а, это означает, что у меня, каждый день какое-то нереальное просто количество, знаешь, каких-то микродвижений, каких-то небольших там, ну, дел разных, да, со всех сторон за которые, я, ну, реально, знаешь, там, хватаюсь за всё подряд, а, да, переключаюсь там между ними бесконечно. И к вечеру, просто, ощущаю себя абсолютно, вообще без сил, абсолютно измотанной. И очень, иногда, мне досадно, что вот, ну да, казалось бы, ты такой измотанный, ты должен, там, за день горы свернуть, но по факту, да, я там, ну, просто, да, там, чуть-чуть поработала, там чё-то поделала, тут чё-то поделала. То есть ничё такого сверхъестественного в итоге. Но вот к вечеру ощущение, да, что просто, как будто, я в одиночку, там, я не знаю, вагон этот р товарный разгрузила с углём. Ну, короче, какой-то, знаешь, получается, баланса нету между, вот, силами, которые я, там, трачу на всю свою деятельность, и, как бы, выхлопом, вот. И такое чувство неудовлетворённости, знаешь, какой-то досады, вот, усталости. Вот я, честно говоря, мне это уже, как бы, надоело это всё ощущать. Может быть, ты мне посоветуешь что-то, что можно в моей ситуации вообще, как-то можно ли помочь себе?
Да. Мгм. Да. Мгм, понимаю. Да. Мгм. Да. Да, я понимаю, что ты чувствуешь. Э, это правда звучит тяжело. И мне жаль, да, что ты, вот, прикладываешь столько усилий и при этом чувствуешь какую-то досаду и опустошение. И, да, мы все иногда так чувствуем, особенно когда наваливается много дел и ты одна, тебе нужно справиться. Поэтому ты большая молодец, что ты всё это, вообще, да, делаешь, что ты не опускаешь руки. И я понимаю, как тебе тяжело и хочется решить эту ситуацию. Но, давай разберёмся. Как часто, вот, тебя прерывают новые мелкие дела в течение дня?
Мгм, да. Ну да, спасибо. Да, хочется. Да, примерно всё время. Ну, то есть, знаешь, если чистоту каждые, там, не знаю, м, 15 минут, э, просто, что-нибудь, там, сообщение срочное приходит, на которое надо как-то отреагировать. Там, например, ну, поскольку я ещё работаю из дома, а, у меня, знаешь, всё время там: то <chuckles> какую-нибудь машинку, там, запустить, стиральную, то, там, из нее чё-нить развесить, то запустить, там, ну, ужин под какой-то, еду поставить готовить, то, там, метнуться в школу забрать ребенка. И вот, ну, реально, знаешь, там каждые 15-20 минут у меня, вот, что-то такое, что мне надо з как бы, на что мне надо отреагировать.
Мгм, да. Да. Понимаю. Да, да, твой день звучит, э, действительно, как белка в колесе, да, когда очень много задач, очень много дел, и это отнимает твое внимание, твою энергию. И нужно всё равно быть сосредоточенной, да, и всё успеть. А есть ли у тебя привычка или инструменты для планирования этих дел?
Мгм. Н-да. М, ты знаешь, я когда-то пыталась. Но у меня, честно говоря, как-то не не зашло мне вот, э. Потому что, м, нет и нет времени просто, да, там вот это всё, это же надо завести, туда ж надо что-то записывать. То есть вот то, что требует еще каких-то дополнительных усилий- для меня это, знаешь, как будто еще одно дело в моей голове. И, видимо, я как-то вот- нет. Мне почему-то не работает для меня вот эти вот там с списки. Я иногда пыталась, но меня очень ненадолго просто хватает с ними.
Понимаю, да. Мгм. Да, то есть, э, планирование- это для тебя еще одна задача, которая будет отнимать твою энергию.
Да, совершенно верно. Вот. Ну то есть я понимаю, что, наверно, мо оно могло бы теоретически помочь. Но вот чё-то, как-то мне пока себя не заставить.
А как ты думаешь, э, что важнее: мелкая задача или, э, долгосрочная работа, на которой ты сосредотачиваешь своё внимание?
Ну, наверно, как да долгосрочная, конечно. И меня, например, очень злит, что вот я, допустим, работаю, да, из дома и, ну, мне нужно, там, какое-то количество времени, да, потратить на эту работу. И за эту работу мне платят деньги, да? И меня злит, что вместо того, чтобы зарабатывать деньги, я вот там, откли ат всё время на какие-то отвлекаюсь на мелкие дела, да, и, м, никак не могу, ну, м, приступить, да, нормально сесть и сосредоточиться. Это, конечно, очень, а, ну, расстраивает меня.
Да. Мгм, да. Да. Да, понимаю то, что тебе хочется уделить внимание своей работе, то тому, че что тебе приносит доход, да, что тебя радует и наполняет. Но, тебе приходится тратить своё время на мелкие дела, которые тебе не приносят этого дохода, а только отнимают энергию.
Мгм. Да.
Скажи, ты уже говорила, что муж твой уезжает, да, по работе, и он не может тебе помочь. А как насчёт дополнительной помощи? Ну, например, э, от родителей, или взять, э, помощь, э, человека, который за деньги будет тебе помогать по дому?
Да. М. Ты знаешь, вот, на самом деле, <sighs> наверно, ты права, и, как это, пришло время. Я как-то ну, родители далеко, то есть это не вариант. А вот помощь по дому, а, я как-то раньше очень сопротивлялась этой мысли. Ну хотя да, понятно, что когда много детей, да, нагрузка она всегда такая была очень, э, большая на меня. Но ты знаешь, у меня было какое-то такое: вот, какой-то чужой человек, всё равно он не сделает так, как мне надо, потому что у меня, ну, какие-то стандарты, да, там свои есть, какая-то своя система. Но вот ты знаешь, чё-то я, т видимо, уже ка на каком-то таком этапе, что да и пес-то с этой системой, да и, в общем, и ладно, а, ну сделает он как-то не так, но в любом случае это будет лучше, чем вообще, да, там ничего не будет происходить. Или я буду такая вот у измотанная, раздраженная, да, и расстроенная, что я там весь день трачу на какие-то непонятные мелкие вот эти задачи бытовые. <swallows> Действительно, наверно, надо подумать и, а, вообще заняться как бы всерьез, да, вот этим вопросом, м. Просто какая-то помощница, которая бы приходила, например, может там не на целый день, да, но там на сколько-то часов и просто делала, да там. Я пока работаю, например, она там шуршит, чё-то там вот делает по хозяйству. Да, я думаю, что это. Спасибо, это, кстати, вот как-то мне очень давно не приходило в голову, но, наверно, да, пришло время для, для этого.
Да. Мгм. Конечно. Понимаю, да. Мгм. Да. Да, ты права. Действительно многих пугает посторонний человек в доме. Но ты можешь ей обозначить, да, центр ее работы, расписать какие у тебя требования. И это будет пусть, э, сначала, да, не целый день, а 4, 5, 3 часа, как тебе удобно. Но ты сразу увидишь, как определенный груз спал с твоих плечей. Тебе станет легче. И пока дети в школе или на каких-то кружках, да, тебе помогли по дому. Ты в это время можешь спокойно заниматься своей, э, своей работой. Э, зарабатывать деньги, да, и при этом чувствовать себя счастливо, радостно, не измотанной. И твое состояние, пусть это, да, более, э, располагающее, да, новым свершениям. И твоя семья тоже это заметит. И счастливая мама- это гораздо лучше, чем энергетически, да, вымотанная и недовольная мама. Что скажешь?
Мгм. Да. Ну это да. Эт Да, слушай, ну, звучит просто как <chuckles> какая-то райская картинка. Да, когда я такая вся сижу, а, да, и счастливая, да, ни не уставшая. Ну и это, это действительно так. То есть когда я в хорошем настроении, в общем, оно как-то и в доме, да, совсем атмосфера другая, чем неж нежели когда я такая вся злая, да, там огрызающаяся. Ну, понятно, потому что от усталости и сил ни на что особо нет. Там ни книжку почитать, да, там с ребенком ни ни нормально, там уроки какие-то поделать, ему помочь. Ну да, это всё да, действительно. Слушай, вот как-то я Вот у меня, знаешь, был период, когда они были совсем маленькие, когда я думала вот про няню, да, про помощницу по хозяйству. Но меня вот тогда остановила мысль, что, ну, во-первых, я там была не готова пустить чужого человека к детям, да, если там мы говорим про няню. А про помощницу, вот, я как раз: "Да нет, ну она всё будет, я ещё буду много, бу больше сил потрачу, чтобы ей объяснить, как мне надо". Ну а потом, собственно, дети выросли, и всё. И как-то вот оно. Но щас, видимо, опять, да, как-то <chuckles> пришло, как это, пришло время опять об этом подумать. Да, потому что тогда я как бы не работала так, как работаю сейчас. А щас я работаю, ну, как бы почти, да, там, фултайм. И это, конечно, да, совсем уже другая история. Действительно, этот ресурс, он вообще мог бы очень мне помочь. Ты права.
<chuckles> Да. Конечно. Да-да. Ну да, да. Да, и сейчас ты можешь, э, э, да, снова, обратить внимание на планирование, но не как на какую-то, да, задачу снова, которая выта а, высасывает твою энергию, а ты можешь распланировать таймеры: какое время, э, будет выделяться на помощницу, какое время ты будешь, э, уделять, э, домашнему хозяйству, какое время- работе и детям. И ты можешь составить списки, а, промежуточные метки, да, что что тебе подходит, что не подходит, и уже от этого отталкиваться, да, и смотреть, как будет развиваться ситуация, как ты будешь, э, себя чувствовать. И когда ты заметишь легкость, что тебе стало гораздо легче и появилось больше энергии, сил, вдохновения, то ты будешь уже пересматривать свои списки и дополнять, или что-то вычеркивать, или расширять время помощницы, да, и уже из этой ситуации смотреть, как ты себя чувствуешь.
Да. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Ага. Да, слушай, ну, вот, ты права, когда у меня по просто высвободится ресурс, тогда, конечно, у меня и на планирование будет время и силы. И вообще-то я-то, понимаешь, так-то, против планирования ничего не имею, я понимаю, что это удобно и правильно и, вообще, ну, как бы, это действительно помогает, если это делать, а, вот. Да, слушай, спасибо, что ты со мной поговорила и прям мне вот, да, <chuckles> как бы такую напомнила, вообще, такую, э, ресурс, о котором я давно уже не вспоминала и совсем ваще забыла о том, что так можно, можно к нему прибегнуть, да, я думаю, что я в ближайшее время, вот, займусь, э, поиском помощницы и действительно это поможет мне, а, чувствовать себя гораздо лучше, вообще, каждый день, вот. Спасибо большое за твои советы.
Да, да. Конечно. Я рада тебе помочь и верю в тебя! И знаю, что у тебя всё получится. Ты справишься, и в тебе есть огромный потенциал, поэтому я верю в тебя.
Спасибо.